うーん、思春期って難しいですけども、でも大人になって「ノー」って言えないっていうのはやっぱり、う、すごい冷たい言い方かもしれないすけ、も、自分の責任にはなっちゃうので、も、やっぱり自分で、もしも嫌だって思って変えたいって思ってるんだらてるんだったら、やっぱり、も、自分で勇気を持つしかないってゆう感じですかね。
うんうん。 うん、うーん。 そうですね、最終的に「ノー」ってゆうかどうかは、もう自分ですからね。
そうなんですよ。1回ゆってみたら意外と大したことないって思うかもしれないですし。うーん。ただ、ま、にほうん、うん。
うんうんうん。 まあ、そこで何か問題になっても、もう、それはそれと思ってですね。<chuckles>
そうなんですよ、別にそんな、「ノー」ってゆったことで、なんかおおごとになったとしても、別に過ぎ去ります、全てのことは。だから別にそんな大したことは過ぎ去ります。ほんとに確実に過ぎ去って、誰も覚えてないんですよ、そんなこと。だから大丈夫ですってゆうんですけど、でもね、ゆえない人は、やっぱゆえないんですよね、これは。
うんうんうん、過ぎ去ります。<chuckles> いいですね。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、ですよね。<laughs> やっぱりそこのハードルって高いですよね。
うーん。 そうですね、私はその方ではないので、その苦手な理由がわからん、ま、言われると、うーんとは思うんですよ、やっぱりなかなか、100%共感ってのは難しいかもしれないですね。
うんうん。 うーん、そうですね。まあ、相手がどう思うかは変えられないし、まあ、そこで何か問題があったとしても、まあ、そこは過ぎ去ることだからってゆってこう、なんだろう、ま、おおらかに見るとゆうか、そうゆうのが大事なのかなって思いましたね。
うーん。 うん。 そうですね。うん。 うーん、そうですね。
うんうんうん。ああ、面白い、なんか、考え方だなと思いました。とてもためになりました。ありがとうございました。
はい、お話できてとても楽しかったです。ありがとうございました。はい。失礼します。
はい、ありがとうございました。では失礼します。

で、今までこう、「ノー」って言って、ちょっと関係悪くなっちゃったなとか、ちょっと後で響いちゃったなあみたいな経験ってあったりします？
うん。 これがですね、あるあるっていうか、会社でだったんですけども、昔、何か私がこう
うんうん。
何かを言ったらしいんですね、「イエス」か「ノー」かどっちかを、ちょっと忘れちゃったんですけども。そしたら相手の方はそれが気に入らなかったらしいんですね。でも私には直接言わずに、こう裏でこう言ってたらしいんですよ、私の悪口を。で、私悪口を言うこと自体は全然もうその人の自由なので、別に私のこと嫌いでも別に全然いいんですけども、なんで、そのあたしに対して直接言わなかったんだろうと思って、それはすごいびっくりしたことはありましたね。
はいはい。<chuckles> はいはい。 うんうん。 うーん、なるほど。 うん、ふん。 はいはい。 うーん。やっぱりこう直接言うと、またそこで角が立ったりとかがあって、ちょっと陰口みたいな感じになっちゃったんでしょうね。
うーん。 うん、だと思うんですけど、私いつも言うのが、なんか陰口は陰でって思うんですね。人間だから、うん、そうなんですよ。あの、聞こえ多分それをを目標として皆さんに言ってたっていうことだったらしいんですね、その人、その周りの人が言うには。
うんうん。 あ、でもきてますもんね。こっちに伝わってきちゃってますもんね。<chuckles> あ、伝わってくるのが目的だったみたいな。ああ、なるほど。
そうですそうです、だったら別に私に「ノー」って言ったらよかったのにって思って直接。
いや、確かに、最終的に伝えたいのであれば自分で「直接言ってくれよ」とは思いますね。
うーん、だから、でも、ま、それはその人の考え方なので、ますごく仲良かったわけじゃないですけど、まあまあ話す人だったので、や、もっと、なんで言わなかったんだろうと思って、すごい不思議な感覚がありましたね。
うんうん。 うんうん。

うーん、やっぱりこう自分を変えれるのはね、自分しかいないので、私は何かやりたいって言ったら、ああ、頑張ってっていうことぐらいしかできないんですけども、「何をがんばっどうしたらいいの」って、あの、言われることがたまになんか、アドバイスを求められることがあるんですけど、それは別にもうほんとに人間関係を、なんだろう、丸く収まるっていうのが多分幻想だと思うんですよ、私的には。それを幻想を捨てることかなって思いますけど。
うーん。 <chuckles> うんうん。 はいはい。 うん。 うーん、なるほど。 はいはいはい。
うんうん。
まあ、こう期待しすぎないっていうところですよね、多分。
うんうんうん。 そうですね、だって自分だってそんな大してできないのに、相手だってそんな大してできないじゃないですか <chuckles> って思って思うんですよ。そんなね、世の中しょぼいしょぼいって言ったらあれですけど、ま、普通の人間が99.9%なわけですよ。す私のすぐ横にノーベル賞を取れる人は。いないわけですよ。そう思ったら別にちょっとの仕事できるできない、ちょっと怖い、怖くないぐらいは別に別に、なんだろ、どんぐりの背比べじゃないですよ、同じなので、うん、特に萎縮する必要もないし、嫌われて困っちゃうっていう理由もないしって私は思うんですよね。
うんうん、そうですね。<chuckles> <chuckles> うんうん。 はいはい。<laughs> うんうん。 うんうんうん。まあ、やっぱりこう、他人の評価を気にしすぎないっていうところが、1番大事な要素な気はしますね。
うん。 うん。でも特に今の若い方達はあの、SNS とかやるから、やっぱ大人になるとね、こう価値観って、みんんなんだろ、みんな違ってみんないいに、大人になっていくにつれてわかっていくと思うんですけど、子供のうちはやっぱりちょっと難しいからね。それはちょっと難しいのかなとは思います。
ああああああ。 はい。 うん、うん、うん。 はい。 そうですね。